Çok iyi, yani sana ne iyi hissettiriyorsa günlük rutininde.
Evet, hı hı. Evet. Yani son dönemlerde şey var ya hani, ne yersen osun mesela, onu çok söylüyorlar. Evet, evet öyle bir şey var. E, bu biraz moda ol ya, yani senin modunu etkileyen bir durum, işte, sen neşeli misin, keyifli misin, üzgün müsün? Çünkü şekerin düştüğünde hâlsizsin mesela enerjin yok, e, gibi gibi bu tarz şeyleri evet artık
Doğru, evet, öyle bir şey çıktı doğru. Ya evet, etkili etkiliyor mu sence? Değil mi?
Kesinlikle etkiliyor, yani ben, eee, kahvaltıyı, mesela bazı günler gerçekten öğle öğlen öğleden sonra yapan biriyim, uzun süreli açlık uygulamak değil ama kendimi aç hissetmiyorum, hani, şeye çok inanıyorum. Vücudunuzu dinleyin, hani, gerçekten acıktınız mı? Ama şunu da fark ettim, benim sindirim sistemime yaramıyor mesela bu. Yani, o kadar geç yemek yemek, eee, hani, o kadar kahvaltıyı atlamak, bence ileride o da çok, eee, çıkacak, yani, hani, bunu yanlış diyecekler ve çok da böyle uzun açıkların, benim bünyeme açıkçası iyi gelmediğini düşünüyorum.
Hı hı. Aç hissedince yiyorsun. Hı hı. Hee. Yani, o zaman, bir hani, kahvaltıyı atlamayı çok sevmeden, t gözünü açar açmaz da değil anladığım kadarıyla ama, hani, çok da uzatmadan değil mi? Belki bir kahve.
Hayır hiç değil, hiç. Şimdi, bugünlerde ona uğraşıyorum. Eee, sabah ilk sevdiğim şey gerçekten, yataktan kahve içmek için uyanan biriyim. Hani böyle kalkayım da hemen kahvemi yapayım insanıyım ben, hani, öyle, çok böyle özenli süzülen kahveler değil, normal kapsül kahve içen biriyim. Eee, onu çok seviyorum. Yani o 1 - 2 saat zaten hiçbir şey yiyemem ama o süreyi artık uzatmıyorum. Yani 2 saati geçirmiyorum mesela, ona dikkat ediyorum.
Gülme. He he. He he.